Les technologies, hein, se sont clairement invitées dans la vie de la plupart des gens aujourd'hui, heu et selon toi, comment la technologie heu, peut changer heu, les tes relations?
Ah, ben, c'est c'est ben, oui, ben, tu l'as bien dit, c'est vrai que la technologie elle s'est invitée, ben, je Quand même quelque part la technologie a permis, heu, de sortir un peu de de l'isolement, quoi. C'est-à-dire pour des ouais.
Ouais, alors comment ouais, comment tu tu expliquerais ça que la technologie te permette de sortir de de l'isolement?
Mais par exemple, un exemple un un exemple concret qui qui qui me vient à l'esprit, je repense à la période du confinement
Ouais. Oui.
heu, heureusement, qu'il y avait toutes les technologies qu'on a à l'heure actuelle, parce que parce qu'en plus tout le monde, heu, tout le monde n'a pas été confiné forcément en famille, en groupe, en couple, heu, ou entre amis heu et certains étaient seuls, certains l'ont mal vécu et l'auraient, j'imagine, encore beaucoup plus mal vécu s'il n'y avait pas eu toutes les technologies qui peuvent permettre quand même de de relier, heu, sa vie à celle des autres.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Ouais. Ouais et alors toi c'était comment ton ton confinement et du coup comment tu as utilisé aussi les, heu, les technologies, hein, pour garder du contact avec, heu, ben, les gens que tu ne pouvais plus voir à l'époque?
Alors, heu, c'est pas forcément avec les gens avec qui je pouvais pu enfin que je ne pouvais plus voir, ben, heu, que quand j'avais été confiné, c'était une période particulière, je venais d'avoir, heu, je venais d'avoir mon fils et en plus ma maison était en travaux, donc de toute façon par la force des choses, on ma compagne de l'époque, mon fils, moi-même, on vivait les 3 chez ma mère, donc déjà on était pas isolés et puis à l'époque j'avais un un, mmh, un travail qui de toute façon était un travail à distance. Ça s'est décidé, heu heu, avant finalement le le le confinement, heu, enfin, ah, pas le 1er mais dans dans les suivants. Le 1er, j'étais encore salarié mais du coup, en un espèce de chômage technique, enfin, c'est un peu particulier mais heu, mais mais mais pour les autres, heu, oui, j'avais, heu, je je je et en plus j'étais vraiment direct en contact non pas avec, heu, peu de gens mais avec énormément de gens puisque j'ai ouais, j'étais modérateur, heu, pour une chaîne Twitch.
Mmh mh. D'accord, ouais. OK. Ouais. Avec plein de monde, OK, donc toi, tu as été le <chuckles> le contre exemple. <laughs>
Non, mais heu, mais beh, heu, contre exemple de quoi?
Non? De la contre exemple de ceux qui étaient totalement isolés, toi, au contraire tu étais, heu, tu étais avec plein de monde en ligne.
Ah oui. <laughs> Non, mais après tout dépend ce que tu appelles isolement parce qu'il y a l'isolement physique et l'isolement, heu, l'isolement moral, on va dire et heu et le donc non, je me sentais, hem, effectivement pas isolé. Ne serait-ce que, bah, déjà, comme je te le dis, je vivais pas seul et puis, oui, effectivement, heu, j'avais énormément de de contact avec des gens, heu, par, heu, par l'intermédiaire de cette chaîne Twitch.
Mouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, OK. Alors justement, toi, heu, mis à part le confinement, hein, comment tu, heu, comment tu vois que la technologie change la relation des gens?
Bah, en fait, c'est à double tranchant.
Entre les gens. Ouais.
C'est à c'est à double tranchant parce qu'il y a il y a des technologies, des que ce soit, hem, tout simplement l'usage d'un téléphone portable avec l'accès aux SMS, aux et à la téléphonie, chose qui n'existait pas dans mon enfance ou quoi, bon, bah, forcément. Tu as plus de, mmh, tu as tu as tu as tu as plus de liens avec les autres et et forcément plus d'échanges. Après il y a aussi ce côté, heu, quelque part aussi isolé où tu vas avoir la tête rivée sur ton réseau social et enfermé dans dans des conversations peut-être, heu, superficielles et qui font que tu t'isoles du monde qui t'entoure, heu, réellement, donc c'est c'est à double tranchant. Te
N ouais. Ah, bah, oui, oui. C'est sûr que ça change pas mal de choses. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est ouais, ouais et c'est intéressant le fait de dire que tu tu as du contact mais, finalement, tu t'isoles d'une certaine réalité. Effectivement le la vision de à double tranchant est est assez intéressante, hem, est-ce que toi tu es sur, heu, beaucoup de réseaux sociaux, par exemple?
Mmh, alors j'ai j'ai eu une époque, mais j'ai beaucoup, heu, limité et écrémé tout ça et au re aujourd'hui, je n'ai plus qu'Instagram et et c'est pas forcément pour avoir des discussions avec d'autres, même si évidemment, ça peut arriver mais ce c'est plus une consommation passive où, heu, l'algorithme, heu heu, comme tous les algorithmes, heu, mouais, m m'a plutôt bien cerné, donc il va me servir des des choses qui qui vont me faire scroll dans dans des dans des sujets qui m'in qui m'intéressent, donc et qui qui me concernent pu de près ou de loin, donc heu, mais mais heu, Insta n'est pas forcément un réseau que que j'utilise, en tout cas, pour le côté social, en revanche, c'est vrai qu'à l'époque, quand Facebook, heu, ben, voilà, ça remonte, hein, je crois que c'est les années 2000 Facebook, mine de rien, ça va faire 25 ans, heu, quand quand Facebook était sorti, ça a été, heu, l'occasion incroyable de de re de retrouver des gens que j'avais pas vus depuis l'adolescence, voire même l'enfance quoi, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Te propose des choses? Ouais. Ah. Ouais. D'accord. Oui. Mmh mh. Ouais. Heu, ouais, est-ce que tu as retrouvé, hem, des des personnes, heu, effectivement, que tu n'avais pas revues du tout, heu, peut-être depuis ton collège ou ou ou même avant?
Ah ouais, mais même plus, hein, le le le plus vieux que j'ai retrouvé, c'était à la maternelle
Ouais. Ah waouh! Ah ouais, carrément. Ouais.
et <laughs> ouais, ouais, ouais, parce qu'il y a des gens qui que dont je me souvenais très, très bien, leur prénom, leur nom de famille, heu, mes mes mes 1ers amis d'enfance et après, moi, j'ai déménagé enfin, mes parents ont déménagé et et on a quitté, heu, «la campagne» entre guillemets pour, heu enfin, pas entre guillemets, on a quitté la campagne pour la ville et et du coup, loin des yeux, loin du cœur, puis en plus, justement, justement ouais et justement, tu vois, à l'époque il y avait pas ces technologies et on avait pas les téléphones portables, on on s'est pas quitté en se disant: «Bon, ben, on reste en contact», non, on est parti, on est parti et après, le seul contact que tu avais, c'était éventuellement, heu, un téléphone fixe à l'époque, mais c'est pas un et donc, heu, du coup, heu, loin des yeux loin du cœur, c'est aussi valable en amitié et ces gens-là, heu, effectivement, je les avais perdus et quand, heu, avec Facebook, on s'est retrouvés, c'était du du 20, heu heu, 20 ans après, ouais, à peu près, tu vois?
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais. Forcément, oui. Quand on est enfant, en plus. Ouais. Mouais. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. <chuckles> Excellent, ouais, ouais. Est-ce que c'est des amitiés que tu as renouées ou c'est juste, heu, tu sais, des contacts avec qui tu discutes, heu, de temps en temps, heu, vaguement?
Ouais, ouais, je mentirais si je disais que c'était des amitiés renouées, mais enfin, pour pour pour ceux-là, hein, pour ces amis d'enfance, d'enfance. Par contre, ceux, heu, qui ont marqué mon adolescence, on avait un grand groupe d'amis, heu heu, vraiment, heu, très nombreux et, heu, par la force des choses, par les aléas de la vie et cetera, on le le le groupe a explosé, heu, fin des années 90, ouais et quand on s'est retrouvés, heu, derrière, ben, encore une fois, la technologie, heureusement qu'elle a été là, parce que c'est vrai trouvé et d'ailleurs, heu, l'année prochaine, une grande réunion pour fêter les les, heu, 30 ans, les 30 ans de de de de ce groupe, heu, ouais, ouais, heu, on il il se on prévoit quelque chose, on prévoit de se retrouver, heu, l'année prochaine, en 2026 et encore une fois, la technologie, heu, est f est forcément un élément essentiel de cette organisation, heu, tu vois, un groupe WhatsApp a été créé, Facebook, heu, permet de retrouver les ceux qui manquent et puis non, c'est c'est plutôt cool pour ça.
Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Force ouais. Oui, oui. Assez logiquement, ouais. Ouais. Mmh mh. Ah! C'est génial, ça! Ouais. Génial, ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc là, on a parlé un peu des réseaux sociaux et, hem, t tu as introduit un peu des des réseaux, justement, enfin, des des technologies qui permettent de rester en contact, type WhatsApp. Est-ce que, toi, tu en utilises d'autres?
Heu, d'autres que WhatsApp? Oh,, <scoffs> mmh, bah <scoffs> Heu, il y a évidemment le Messenger de Facebook, mais heu, mais c'est un petit peu plus ponctuel. Non non. C'est, heu, c'est vrai que je suis pas Parce que, justement, à une époque, j'avais Twitter. Heu, j'ai même eu Snap, heu, pendant un moment, et puis j'ai viré. Alors après, il y a aussi, heu Mais c'est c'est c'est autre chose, c'est différent. Mais d Mais quand même, ça a son importance parce qu'on parle de relations en et donc de relations avec les gens, pas forcément avec les amis. Et LinkedIn, ce réseau professionnel, est incroyable de dans mon cas. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs même sur ce réseau que j'ai le plus de de contacts.
Mouais. Mmh mh. Mouais. Ouais. Oui. Plus professionnel, ouais. Mmh mh. D'accord, contact, heu, professionnel et personnel? Ou que professionnel?
Oh, c'est surtout profes sionnel, comme ce réseau est prévu pour ça. Mais mais ça permet, tu vois, heu, justement, ça permet de de de garder contact avec, heu avec, heu, des des anciens supérieurs hiérarchiques, des gens haut placés, des machins Enfin, dans dans en tout cas, dans mon cadre, heu
D'accord. Ouais. Mmh mh. C'est un peu ton carnet d'adresses, quoi, enfin
Exactement, et des gens, surtout, avec qui il est plus facile de d'avoir une petite conversation par-ci, par-là parce que parce que, avoir la démarche d'envoyer un un SMS ou d ou un appel à à ton ancien patron, c'est pas facile. Par contre, si lui publie quelque chose sur LinkedIn, que toi, tu tu tu tu tu vas commenter ou mettre juste un petit j'aime, ça peut permettre de redéclencher une discussion par message. Donc ouais, tu vois, là, en en là, pour le coup, LinkedIn, donc heu, technologie, heu ouais, te vraiment a une influence sur les relations, pour le coup.
<chuckles> Ouais. C'est pas simple, ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, très positive, du coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a pas mal parlé, là, du côté positif. Est-ce que, cependant, il y aurait des côtés, on va dire, moins bénéfiques, hein, de la technologie sur les relations?
Mmh bah, déjà, heu, si si je Bah alors, heu, si si si je vais vers quelque chose d'assez triste et d'assez glauque, évidemment, certains, je n'y suis pas confronté et Dieu merci. Mais ceux qui qui subissent du harcèlement, heu heu, que ce soit heu, que ce soit du harcèlement scolaire, évidemment, pour un ado qui, heu, qui maintenant Les enfants ont quand même accès à cette technologie très rapidement, que ce soit que ce soit un téléphone portable ou même celui d'un pote, heu heu, ou même un ordinateur ou quoi. Heu-heu, ça ça peut être quelque chose de vraiment très néfaste, très compliqué.
Ouais, ah bah oui, ouais. Mmh mh. Très tôt, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est un des un des grands fléaux de de l'adolescence actuellement.
Ouais et puis après, la re heu, le le ce ce côté, heu, nocif de de du harcèlement existe aussi pour, heu, pour des gens même qui sont, heu, plus avancés en âge, mais qui vont se qui qui vont se faire heu, heu, insulter ou atta ouais.
Oui, complètement, ouais. Mmh. Démonter sur Internet parce qu'ils ont une idée ou une opinion, heu, ouais.
C'est donc ça, ça peut Bien sûr qu'il y a forcément des revers de médaille, et celui-ci est l'un des l'un des des des plus gros fléaux, quoi.
Mmh mh. Ouais, ouais. Est-ce que le le temps d'écran, heu, souvent assez, heu heu, important hein, notamment pour les jeunes, heu, fait partie des f des fléaux aussi selon toi?
Beh, c'est vrai que enfin, mais après <blows air> ce serait l'hôpital qui se fout de la charité parce que parce que je je suis pas un exemple. Moi je mais vraiment je là-dessus je je sélectionne ce que je fais sur les écrans, mais je suis beaucoup devant les écrans. Ne serait-ce que professionnellement, j'y suis toute la journée et puis ensuite, heu heu, même, heu, quand je vais faire une pause de mon ordi, je vais aller scroll sur le téléphone, heu heu, je peux être consommateur aussi de de de de streaming, heu heu, de séries ou de films, heu, donc donc je suis pas forcément un exemple, mais effectivement, bien sûr que que la la la la la logique ce serait de dire: «Il faut vraiment limiter les les le temps sur les écrans». Après, tout dépend de ce que tu en fais.
<chuckles> Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. C'est sûr, c'est sûr, hem, est-ce que toi tu as des petites astuces justement pour arriver à heu, comment dire? Ne pas être en permanence quand même devant, heu, les é les écrans, par exemple, heu, <chuckles> est-ce que tu mets des horaires? Est-ce que tu mets, heu, des fois, heu, tu sais, heu, en silencieux? Enfin, bref, est-ce que tu as des des astuces ou est-ce que tu laisses vraiment les choses se faire comme ça?
En fait Non, ah! Non, alors, heu, si si je devais rectifier à ce moment-là pour, heu, pour, heu, quand même aller dans ce sens, ce serait pas le temps devant les écrans, ce serait plutôt la connexion. Il y a des moments où j'aime déconnecter, donc heu, donc donc forcément, ça passe aussi, bien sûr, par une une déconnexion des des écrans mais je m'explique. Sur la déconnexion, c'est plus le fait de ne pas être, heu, entre guillemets, par rapport à ce qu'on disait avant, «harcelé», mais là cette fois-ci c'est harcelé de notifications, de s de sonneries, de bips, de: «Ah, c'est bon, quoi!». Il y a des moments alors donc du coup dans ce cas-là je désactive les notifs, heu, je mets le portable sur, heu, silencieux. Je le pose dans un coin et mais par contre ça veut pas dire que je vais déconnecter des écrans parce que peut-être qu'à ce moment-là je vais me mettre, heu, une série, heu, sur un autre écran, mais c'est pour ça que que je parle plus de déconnexion, heu heu, vis-à vis-à
Ouais, d'accord. Mmh mh. Ouais, de notification, ouais, ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Bon. Tu es plus esclave de d'une sonnerie ou de de de d'un et comme tu disais, un truc qui fait bip et qui t'oblige à faire ça ou à regarder ça ou heu, voilà.
Mouais, de quelque chose que je considère presque comme un parasite par moment.
Ouais. Mmh, d'accord. Ouais, ouais, je vois. Hem, tu as dit que tu avais des enfants tout à l'heure. Est-ce que justement par rapport, heu, au temps d'écran et à la leur consommation d'écran, tu fais quelque chose avec eux? Tu en parles ou tu les laisses vraiment gérer comme ils le sentent?
Ah! Mmh ouais, bah, en plu beh, alors j'ai 1 enfant, heu, un garçon de 6 ans et et justement, mais pas plus tard que que ce matin en fait, heu, tu vois? Je peux pas non plus faire la morale quand quand, heu, il me il voit son père sur, heu, sur des écrans, donc je lui interdis pas les écrans mais par contre, sélection évidemment à l'entrée de ce qui de ce qu'il va faire dessus, sachant qu'il n'a pas de téléphone, hein, mais par exemple, heu, le matin, tu vois, heu, quand il boit son petit chocolat, bon, bah, il a le droit de regarder la Pat'Patrouille, heu et puis je l'autorise aussi à jouer sur une petite, heu, une ancienne, heu, Nintendo DS à à Mario Kart, mais par exemple, ce matin ou hier matin, je sais plus l'un des 2 matins. Il s'est réveillé, la 1re chose qu'il a fait, c'est d'allumer la petite DS et de jouer à Mario Kart. Je lui ai dit: «Ça, non! Non, non, tu commences pas ta journée direct avec les yeux rivés sur les écrans» et surtout, heu, à partir dans un truc où il y a plus d'échanges et cetera, donc j'essaie juste de lui de lui inculquer des moments où il peut le faire, où finalement, heu, l'absence d'échanges n'est pas trop grave.
Ouais. <laughs> Mmh mh. Bien sûr. Ouais. Mmh, ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais! Ouais. Ouais, ouais. Carrément, ouais. Mmh mh. OK, eh ben, écoute, heu, merci beaucoup pour, heu, cette conversation, hein, sur, heu, les relations, les technologies. Très intéressant de tu vois, de d'avoir, heu, l'avis de quelqu'un finalement qui qui travaille avec les écrans et heu, voilà, et tu vois, dans dans ta vie ouais.
Mmh. Ouais. Ouais, et et qui qui ont, c'est sûr que cette technologie, il est in incontestable de de dire que ça a une influence sur les relations. Je pense quand même globalement plutôt positive, effectivement, c'est comme pour tout, hein, tout ce qui est fait dans l'excès est dangereux et notamment on l'a évoqué, le harcèlement, c'est compliqué, quoi.
Ah, bah, oui. Mmh mh. <sneezes> Ouais, ouais, ouais.